Alam mo, palagi kasi akong bumabiyahe mag-isa, So, ah, ah, everytime kasi na kumbaga pupunta akong eskuwelahan, talagang kailangan kong magbiyahe. So 'yong biyahe ko umaabot ng mga 1 and 30 minutes, gano'n, so talagang matagal, depende pa kung gaano katagal 'yong driver na mag-drive. So 'pag siguro sobrang tagal mag aabot siguro ng, ah, 2 hours, ganyan. Pero alam mo 'yon, ah, ha kahit sabihin ko na everyday ako na, ah, pumapasok sa eskuwelahan, at nagco-commute at talagang, ah, nagta-travel, Natatakot pa rin ako 'no. Kasi may mga ano, ang dami-dami kasing balita na, ah, mga tao na nakakaranas ng mga kung ano-anong bagay kapag, ah, ganyan nga na, ah, kumbaga nagtra-travel sila. So ako, parang meron 'yong kaba na baka gano'n din 'yong mangyari sa akin. Paano na lang kapag, lalong-lalo na kapag meron din akong mga bagong place na gustong puntahan. So, minsan natatakot ako na, alam ko kaya 'yong, ah, kung saan ako bababa? Like, ah, baka lumagpas ako, natatakot ako lumagpas, natatakot akong ma-hold up, natatakot ako kung ano man yung aberya na makaharap sa gi mismong, ah, kumbaga, kapag sa mismong daan ganun. So, ang dami kong mga iniisip, or like, inooverthink ko talaga lahat kapag ganyan na bibiyahe ako eh. Kasi ano, talaga namang hindi mo alam kung ano yung mga, ah, bagay na makakaharap mo kapag nag-travel ka na. So, ako din minsan, ano eh, ah, na experience ko na kasi yung parang, ah, biglaan na meron merong magho-hold up ganun sa mismong nakasakay na kayo. So trauma kasi yung ano no'n, eh kung baga, dinala sa akin no'n. Thankfully, at hindi siya nakaabot sa part namin, kasi medyo dulo-dulo akong part no'n so, ah, thankful ako no'n na at least andun ako tapos anong time na 'yon eh, bumaba naman siya agad kasi meron nang checkpoint no'ng time na 'yon. So, alam mo, ah, grabe talaga yung naitama sa akin nong pangyayari na 'yon. So hanggang ngayon, ah, meron pa rin akong kaba every time, parang ano eh, kumbaga parang naalala ko pa rin kasi 'yon, so kinakabahan ako na baka mangyari ulit. Tapos ako naman 'yong madale. So, paano ko kaya mababawasan 'yong ganitong kaba na nararamdaman ko?
Okey. So, yung kaba na nafi-feel mo, ah, before ka pa yan bibiyahe or habang nasa biyahe ka na talaga?
Etong kaba na 'to, eh, mainly kapag nakasakay na ako. Kasi minsan hindi ko alam kung, ah, trusted ba yung napagsakyan ko ganyan. Kasi may mga sasakyan kasi na, ah, ano, eh, parang siyempre dahil nagmamadali ako merong mga van or di kaya mga bus na magsasakay magi-stop sa harap mo. Tatanungin ka kung, ah, saan ka pupunta ganyan tapos siyempre minsan parang hindi ko na rin napag-iisipan na tama ba na sumakay ako dito ganyan. Kasi ano, eh, kay ah, kailangan ko ng makarating sa eskuwelahan. So, ayun minsan, ah, ganun kapag nandun na ako mismo nakasakay tsaka ko lang iniisip yung mga ganun na, ah, bagay.
Hmm. Oo. Mm. Hmm. Okey kapag mismong nakasakay ka na doon mo nafi-feel 'yong, ah, kaba, sobrang kaba. Oo, ano ba 'yong, ah, mga transportation na sabi mo kanina may mga bus, may mga van, 'yon lang ba talaga 'yong, uhm, trans ah, karaniwan na, ah, sinasakyan mo bus at van? Oo.
Well, ayun 'yung madalas, pero minsan sumasakay din ako ng jeep. Kaso nga lang, 'pag jeep kasi, ang hassle 'no. Like, as in na hindi ka komportable sa pagco-commute mo ng siyempre imagine mo 'yong, ah, isa't kalahating oras na, ah, pagtra-travel mo tapos gano'n pa 'yong, ah, sasakyan mo. So siyempre, ah, pagdating mo na ng school nukwa eh, talagang eh, ano ka na, haggard ka na 'no. So ayun, mas gusto ko kasi sumasakay talaga sa mga, ah, minibus and then mga bus at saka siyempre van. 'Pag jeep kasi talagang ang tagal din bumiyahe. Talagang ano eh, minsan nagii-stop sila sa mga certain places para mag-antay pa ng pasahero. Eh, paano na lang eh, ah, malayo yo 'yong lugar ko tapos ayoko pang ma-late. So, madalas talaga van kasi hindi sila masyadong nagii-stop at saka, lalong-lalo na 'yong bus.
Mm. Van. Mm. Hmm. Oo. Sabagay naman 'no. Less hassle nga naman 'yung van para sa'yo kaysa sa jeep. At saka ano, totoo naman, nakakakaba kapag van kasi talagang sarado 'yung van 'no. Hindi talaga nakikita sa loob at 'di mo rin sure kung, ah, 'yung mga driver ba talaga ay mga, ah, driver talaga 'no. Oo, may mga licensed driver sila pero ano, ah, may mga kapag gano'n na nakaka-feel ka ng kaba 'no, ah, may mga tina-try ka ba para at least eh, medyo kumalma ka? Kasi mahirap naman kapag, ah, talagang, ah, hinayaan mo 'yung sarili mo na kabahan nang kabahan. May mga ginagawa ka ba?
Minsan parang pinapakalma ko yo yung sarili ko, 'no, na, ah, matatapos din 'to, mapapagod din ako ga ay like, mapapa hindi, ah, kumbaga iniisip ko minsan na, "Ah, konti na lang malapit na." Ganyan or like, "Magtiwala lang ako dito sa driver na 'to kasi may mga iba pa namang pasahero na sumasakay." So, ganun minsan yung iniisip ko na nagtitiwala nga 'yong iba, eh, why not ako magtiwala parang ganun. Like pinapakalma ko yung sarili ko sa mga ganong pag-iisip ko na, ayun nga, ah, dapat kalmahan ko lang ganyan. Kasi, ah, mayroon namang iba na sumasakay din or like meron naman akong mga kasama ganyan. So, minsan yun yung iniisip ko. Tapos, ah, minsan, ah, ang pinaka main ano ko pa na iniisip, eh, talagang malalate na ako, 'no? Talagang iwasan ko tong overthink na to, kasi kung mag-o-overthink ako na mag-o-overthink baka hindi na ko makarating talaga dun sa, ah ah, pupuntahan ko talaga. Kasi hindi pa ako nakasakay, so, ayun, ah, ganun madalas yung ginagawa ko tina-try ko na tanggalin yung mga negative, ah, thoughts sa isip ko.
Mm. Oh. Mm. Pupuntahan mo. Thought, mm. Hmm, okey. So, yun yung pampakalma mo yung, ah, sinusubukan mo talaga na ilayo or, ah, burahin yung mga negatibo na, ah, iniisip mo, oo. Pero kapag nagbibiyahe ka talagang mag-isa ka lang ba or may mga ano din naman na kasama mo yung family mo, merong mga kaibigan mo, or mga classmates mo? I ikaw lang talagang mag-isa?
Actually mag-isa ko lang, kasi nga ano eh, kumbaga ako lang 'yong malayo, ah, kumbaga dito sa place kasi namin ako lang 'yong estudyante na nanggagaling dito. So wala akong mga kakilala na, ah, nag-aaral sa same school na pinapasukan ko, ganyan. Tapos minsan, nagpapahatid ako sa papa ko kaso nga lang minsan naman ayaw niya kasi siyempre may mga bagay din siyang pinagkakaabalahan ganyan. So ayun, madalas na mag-isa ko lang talaga.
Hmm. Mhm. Ah, mahirap nga naman, mag-isa mo pala tsaka, ah, meron ka pang trauma dahil nga sa past experience mo, na, um, hold up, na hold-upping na nangyari 'no. At saka totoo naman, na marami kasing bali-balita din na sabi mo nga nag nababalitaan mo, napapakinggan mo, ng mga, ah, masamang nangyayari, oo. Pero kapag ganyan na nasa biyahe ka na 'no, kasi kapag biyahe ka doon ka na kinakabahan. So puwede kang, ah, gumawa nung mga grounding at saka mga calming na mga techsniques techniques habang nagbibiyahe ka. So ah, alam mo 'yong deep breathing o puwede kang mag-inhale ng 4 seconds and then i-hold mo siya, ng 4 seconds. Mag-exhale ka ng 6 seconds, ulit-ulitin mo lang siya ng ilang beses or 'yong five, four, three, two, one na grounding, oo. Alam mo, puwede kang puwede mong tignan 'yong ah, limang tumingin ka, mga limang bagay na nakikita mo o sa paligid mo or apat na naririnig mo, ah, tatlo na nahawakan mo at dalawa na naamoy mo, isang natitikman. Mm. Alam mo 'yon, ah, five, four, three, two, one grounding ang tawag nila diyan at puwede rin 'yong positive na self-talk o 'yong ginagawa mo kanina na parang, ah, iniisip mo na lang o binubura mo 'yong ano, 'yong mga, uhm, negative thought, okey 'yun. At saka 'yung posi positive na self-talk nung, ah, isipin mo na ligtas ka or sabihin mo sa sarili mo ligtas ka at kaya mo 'yung, ah, kumbaga 'yung, ah, biyahe nga na 'yun. Mm.
Mm, tama ka ano kasi 'yon talaga 'yong pinakakailangan ko, 'yong talagang magkaroon ng positibong pag-iisip. Kasi the more na negative 'yong iniisip ko, siyempre, ah, kumbaga ano eh, hindi 'yon matatapos. Kumbaga gano'n at gano'n na lang at saka puwede siguro na 'yong nabanggit mo kanina na, ah, puwedeng gawin para kumalma, like yung, five, four, three, ti two, one, na grounding techniques. So, puwede siguro 'yun, 'no, like kapag naiisip ko nga na, like, kinakabahan ako puwede kong gawin 'yung mga steps na 'yun, gaya nung paghinga ng malalim, like pagkakaroon ng mga familiar scent na talagang maco-comfort ako ganyan. So, puwede siguro 'yun.
<clears throat> Mm. Oo. At saka ano, puwede rin naman na parang before ka bumiyahe 'no, iplano mo na, o plano mo na 'yong ruta, 'yong departure time mo, para maiwasan mo 'yong, ah, pagmamadali. 'Di ba, ah, meron namang Google Maps so, puwede mo naman i-set do'n 'yong, ah, location kung saan ka pupunta tapos, ah, para ma-track mo kung tama ba 'yong dinadaanan ng sinasakyan ninyo or baka naman ibang way na yung, ah, pinupuntahan niyo. So, ah, maganda 'yun kung ah, chine-check mo din 'yung ah, 'yung ruta na pupuntahan ninyo. And ah, magdala ka din ng mga comfortable na mga items like earphones, mga light snacks, ah, tubig. Lalo na yung tubig at saka jacket. Oo, kasi 'yung tubig, makakatulong din 'yan para kumalma ka ga gano'n din 'yung mga, ah, mga comfortable items na nasabi ko kanina. And i-limit mo din yung ano, kasi talaga 'yung pagbabasa ng masyadong ah, natata nakakatakot na balita bago bumiyahe. Kasi minsan talaga, parang dahil sa mga ah, negative or sa mga balita balita na 'yan eh, talagang mapapa-overthink ka talaga. So, mas okey kung iiwasan mong magbasa ng mga ah, gano'ng mga balita 'no, bago ka bumiyahe.
Okey. Ah, puwede ko nga naman talagang gawin 'yan na nabanggit mo. Lalong-lalo na 'yon 'yon na huli mong nabanggit nga na, ah, iwasan 'yong mga panonood at saka pagbabasa ng mga nakakatakot na, ah, talagang experiences ng iba? O sa when it comes to pagbibiyahe kasi talagang malaking factor din talaga yun kung bakit ko ino-overthink 'yung mga bagay-bagay. So, puwede ko sigurong gawin yun para kahit papaano, eh, mabawas-bawasan 'yung pag-iisip ko ng mga, ah, negatibong bagay ganyan. So, ayan puwede kong gawin.
Oo, totoo. At maliban do'n sa mga nasabi ko 'no, puwede ka rin na makinig ng music habang nagbibiyahe, like kasi 'yung mga music talaga, ah, iba 'yung epekto din nila, eh, kapag pinapakinggan mo. Parang nag-iiba 'yung mood mo, 'di ba, yung ambience mo kapag may music ka na, ah, pinapakinggan. So, ah, puwede kang magdala ng mga earphone or headset depende kung ano 'yung mga, ah, gusto mo na gamitin, o na-try mo na ba yun 'yung, ah, magpa-music habang, ah, nagbibiyahe ka? Ano naman 'yung naging epekto if na-try mo na siya?
Actually, hindi ko pa na try ‘yon yung, ah, pagkakaroon ng, ah, music na pinapakinggan everytime na nagta-travel. Kasi ano, eh, kumbaga, ah, hindi ko pa siya naisip na gawin. Hindi hindi pa dumako sa isip ko na, "Oo nga, ‘no? Pwede nga naman ‘to para kumalma kalma yung isip ko." So, hindi ko pa siya na-experience. Pero sa tingin ko, puwede yun next time kasi ano ri ano rin, eh, ma marami din akong mga comfort na kanta ganiyan, like nako-comfort ako kapag napapakinggan ko yun. So, sa sa tingin ko makakatulong yun para ma-lessen yung nararamdaman ko nga na kaba everytime na nagta-travel.
Mm. Oo. Mm, oo. Dahil hindi mo pa siya na-try, ‘no? Pwede mo na siyang i-try sa next na travel mo, or, ah, alam mo ang maganda din na gawin kapag nag-tra-travel ka, picture-an mo ’yong ano, ’yong sasakyan mo, ’yong license plate, or puwede rin naman ’yong, ‘yong driver o kung gusto mo. Tapos i-send mo sa mga kaibigan mo, sa mga family members mo, mga relatives, nang sa gano’n, ah, kumbaga if ever may masama mang mangyari talaga, at least alam nila kung ano ’yong sinasakyan mo kung ano ’yong sinakyan mo, ‘no? So, sino ba ’yong ah, ano ba ’yong plate number para at least ma-track nila if ever lang naman. Pero hindi ko sinasabi na may mangyari, ah, pero mas maganda kasi ’yon na parang, ah, i-send mo sa kanila, i-chat mo ’yong, ah, li ’yong license plate number or ’yong sinakyan mo na ’yon, o i tapos ano din, maganda rin kung, ah, parang every time nag-u-update ka sa mga family members mo, like, ah, sabihin mo kung nasaan ka na, tapos, ah, explain mo din kung ano yung mga nakikita mo sa paligad paligid mo para at least ko mas feel mo din na, ah, mas safe ka. O at tsaka kung talagang hindi nawawala, ‘no, yung, ah, yung anxiety kapag ganyan na b nagbibiyahe ka, well kailangan mo na din ng talaga ng, ah, humingi ng tulong kung talagang nawawala ng mga professional, ah, at tsaka mga counselor, mm. Kaya huwag kang mahiya if ever kailangan mo talaga nun.
Okey, tatandaan ko yong nabanggit mo. So, ah, kapag talaga ayan napansin ko na hindi ko na kaya or like grabe na ’yon ang ka ka kaba na nararamdaman ko, siguro time na para mag-seek talaga ng, ah, professional health 'no he help. So, ayan, ‘no, maraming salamat din sa nabanggit mo kanina. Ah, tama ka nga naman, ’no, na, ah, better be safe than sorry. So, ah, mabuti siguro ’yon na picture-an ko ’yong plate number, picture-an ko din yung, ah, driver ganyan, or like yung paligid ko para alam nila kung sin sino yung ilo-locate once na may mangyaring masama sa akin ganyan, which is sana hindi naman, pero, ah, siyempre mas mabuting maging safe. So, at tsaka syempre sigurado, ‘no? So ayan, maraming-maraming salamat sa mga advices. Talagang nakatulong siya sa akin at tsaka nagkaroon ako ng mga bagong idea na pwede kong i-apply sa susunod na biyahe ko.